Perfet eh, sen e questa, mhmm, <smacks lips> uhm, questo tipo di di di ricetta, è anche, mhmm, qualcosa che si può, uhm, conservare tipo per il giorno dopo, o no? Non è adatta forse?
La pasta fresca, sì lo puoi fare però, comunque, il il bello della pasta fresca è mangiarla subito
Ah, beh, ce
ehm, perché comunque non è da la la
È fresca oggi, se no domani non è più fresca.
Ehm, cioè non è la lo lo spaghetto, la tagliatella di di grano duro che compri alla al al supermercato che comunque vabbè, ehm, quella la puoi anche far saltare in padella il giorno dopo, in crosta, come si suol dire. Ehm, non ha molto senso, diciamo fare la pasta fresca, e poi conservarla per il giorno dopo. No, no, quello no.
Mh, eh, cer cer Aspettare il giorno dopo. Oh, giusta osser giusta osservazione, non uhm, è vero, è vero. Eh, sen e quindi, mhmm, appunto, ehm, e le fai anche con le uova? O sol uhm ah.
Sì, soprattutto. Cioè, l'uovo non può mai mancare. Ehm
Ah, nella pasta fresca comunque va sempre usato?
S s no, beh, la puoi fare anche senza secondo me, però io, come ti dicevo prima, ho ho una cascina in famiglia, quindi ho, diciamo la le uova fresche
Ah. E le hai a disposizione tutti i giorni. Chiaro.
Eh, esatto, sarebbe diciamo un errore madornale non non usufruirne in questo caso.
Eh, giusto. Certo. E quindi quindi era la nonna della tua fidanzata, quella da cui hai imparato que que questa cosa. Eh senti, ehm eh, scusa.
Esatto, sì. Esatto. Ehm, no. Allora più che impara più che più che imparato, diciamo ho quei ho quei vaghi ricordi che diciamo la vedevo, poi anni e anni dopo ho ho ho provato sì, ho provato, quindi o i pensando a lei ovviamente.
Ah, ti sei ritrovata nel nel rimettere le Ah, cher chiaro, chiaro. E senti, e invece al contrario p c'è qualcuno nei tuoi familiari, nei n ehm, mhmm, ni non so se hai nipoti, eccetera, che invece ti sembra che possa essere interessato a perpetuare, ehm, in futuro questa cosa?
No, quest questo no. Ehm, per adesso non ho quindi figli, quindi non ho eredi, quindi al momento sono sono l'ultimo della dinastia.
Mh. Non l'hai individuato, uhm.